Et du coup oui, j'ai pas décou j'ai pas découvert en termes de viande rouge un restaurant aussi bon que celui-ci pour l'instant.
Ah d'ac ah OK, mais c'est c probablement aussi tes souvenirs qui font que ça amplifie, finalement, cette expérience, du fait que, heu, tu rencontres quelqu'un d'Argentin qui t'emmène dans cet endroit, heu, tu t'y attendais pas puisque c'est même pas en Argentine et du coup, ça a sûrement q voilà, ça amplifie l'expérience, quoi. Ouais.
E e exactement. Exactement. Moi je m'attendais juste à passer un bon repas, heu, sympathique, mais pas forcément inoubliable et heu, je me suis, heu, bien trompé et puis même c'est toute l'expérience, donc après il y a la sélection de la viande parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de de morceaux, voilà, comme en France. On a des filets de bœuf, des entrecôtes, on a on on a la côte de bœuf, et cetera. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est des noms argentins. On a le lomis le le le Lomito, le Churrasse, la Entragna. Tout ça, c'est des noms déjà assez exotiques et heu, on sait pas trop non plus ce qui il y a ce côté surprise un petit peu donc heu, du du coup, ce qu'on disait avec mes amis, c'est qu'on prenait des morceaux différents et ensuite on goûtait pour savoir c'est lequel le meilleur et moi j'ai trouvé l mon préféré après plusieurs expériences et je m'en rappelle toujours, c'est le morceau, il s'appelle Aguja et c'est pour moi la viande la plus tendre et la plus savoureuse, parce que c'est important pour moi de pas trop mâcher pour faut pas que ce soit trop un effort, faut que ce soit un plaisir donc heu, du coup, voilà, donc mon morceau de viande préféré, argentin, c'est Aguja, c'est c'est confirmé. <chuckles>
Ouais, ouais. C'est ça. Oui. D'accord. Ouais. D'accord. C'est ça, ouais. Ouais. Ah. D'accord. Oui, ou i, voilà, ouais, ouais. Ah c'est bien donc du coup mmh. D'accord, donc c'est bien, oui, tu as pu, heu, en fait, goûter, c'est ça j'allais demander, heu, heu, différentes sortes, finalement, avant de trouver la la meilleure, quoi. Waouh, et donc il y a pas l'équivalent ailleurs? Enfin, je veux dire, c'est quel, heu, morceau, en fait, qui pourrait ressembler peut-être en France? Mais tu m'as dit ouais.
E exactement. Bah, j'ai jamais c'est je pense que ce serait peut-être le filet de bœuf au final, parce que c'est un des morceaux les plus tendres que je connaisse, en tout cas, de la viande de de bœuf, mais j'en suis pas convaincu, ce sera à vérifier. Voilà, je pense que c'est en termes de, voilà, de, heu, de c le côté tendre, je le retrouve plutôt dans le filet de bœuf, ce côté que j'ai rec re reconnu dans l'A l'Aguja.
D'accord. Ouais, d'accord. Aha. D'accord. Je vois et du coup, c'est servi avec quoi alors cette viande, heu, il y a des légumes, il y a que quelque chose avec?
Bien sûr. Il y a toujours des petits, heu, légumes, en général c'est des petits brocolis, heu, des petites carottes en en rondelles et pour, heu, les, heu, les féculents, donc on a le choix, en fait, moi je prends tout le temps des, heu, des linguinis, des des pâtes, c'est v c'est vrai que la culture argentine est très influencée par la culture italienne. Il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de d'italiens, d'immigrés italiens en en Argentine et on le ressent aussi dans leurs, heu, dans leurs plats.
D'accord. D'accord. <chuckles> Ouais, italienne, ouais. Ah d'accord, ouais.
Et et au f et f surtout, en fait, c'est, mmh, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'il y en a pas trop, il y en a enfin, c'est la quantit même la q mmh, au niveau de la quantité, c'est parfait. C'est-à-dire que l'élément principa exactement, l'élément principal ça reste le gros morceau de viande, pour le coup, lui, il est très gros, et à côté c'est plus, voilà, des, heu, un accompagnement. C'est pas beaucoup d <sighs> pas trop de pâtes parce que les 2 bon, ça peut être un peu trop bourratif, et heu, du coup, il y a vraiment ce juste équilibre là, et t voilà, c'est c'est vraiment un un moment, heu, un c'est un très beau restaurant, rien n'est laissé au hasard.
D'accord, c'est pas trop. Ah. Ouais. Oui, ouais, ouais. D'accord, et tu recommanderais ce restaurant à quelqu'un qui, bon, qui mange de la viande mais pas non plus des gros morceaux? Parce que là, ça a l'air d'être des des grosses portions, enfin, en tout cas, de viande.